So, talagang hindi ko maiwasang mag-isip 'no, kumbaga may gusto ko sanang iko i-konsulta sa'yo 'to nahihirapan din kasi ako. Halimbawa may mga problema ako 'yong masyado kong iniisip at to at to the point na parang naapektuhan na ako talaga siya, ah, naapektuhan na ako na hindi na ako masyadong nakapag-perform ng aking mga, um, araw-araw na gawain. Minsan, ah, parang tamad na tamad akong kumilos. Ang gusto ko sana, eh, 'yong, ah, ma-overcome ko 'yong gano'n na parang kumbaga, ah, 'yong kumbaga sob o though nag-iisip ako ng mga negative thoughts. Ah, kunwari sa trabaho 'yong, ah, hindi ako agad matanggap kung i ah, sa VA, virtual assistant, ah, field kasi ako and then, ah, kumbaga hindi naman gano'n kadaling matanggap do'n sa mga sa mga, ah, like 'yong mga ina-applyan ko and then 'yong niche ko rin kasi yes, opo 'yong pagiging VA. So hindi rin gano'n kadali dahil minsan competency din 'yong may, ah, like kunwari, um, siyempre mas maganda 'yong, ah, magaling sa skill o, ah, skill set nila. Siyempre may mas marami pang, um mga gano'ng bagay. So minsan nahihirap nahirapan din talaga ako. Like minsan mabilis akong ma-discourage pag 'yong hindi ako matanggap sa trabaho agad-agad. So siyempre pamilyado na ako may mga umaasa na rin. Kaya minsan, um, madali na akong, um, maapektuhan talaga kapagka 'yong hindi ako matanggap agad sa trabaho dahil yun nga may umaasa sa akin. So may mga maipapayo ka ba sa akin kung papaano ko like, um, ma
Online work? Mm.
Like kahit na nasa gano'n akong sitwasyon, eh hindi ako masyadong maapektuhan ng nasa isip ko?
Okey. Ah, hindi mi hindi talaga maiwasan minsan na mag-overthink, oo, ng mga bagay-bagay lalong-lalo na yung mga marami kang kinakabahala. Pero kailan mo ba madalas mapansin na, alam mo 'yon, yung paulit-ulit na iniisip mo nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay na, ah, kung anong puwedeng mangyari, ganyan. Kailan mo 'to madalas, ah, mapansin pa sa sarili?
Oo. Oo, ah, 'yon nga. Ah, mas madalas ko siyang mapansin lalo na pagka yung, um, minsan madalas, eh, like kunyari nababalisa na lang ako. 'Yon nga masyado kong dinidibdib kunyari di ako natanggap sa ano, hindi na-deny ah, hindi ako like kunyari nakipag-usap ako and then hindi na kami nagkaroon ng like um, hindi kami nagtugma hindi hindi niya rin gus hindi niya rin parang kumbaga ayaw, yung client din kasi namimili talaga ng sa-swak sa kanyang mga, ah, like siyempre ano business niya 'yon so, dapat talaga yung mga task niya kay ah, yung mga task, eh, kaya mong gawin nang hindi umaasa sa kanya na ano. Kasi ano, eh, sa Virtual Assistance field, eh, talagang dapat, ah, skill set mayro'n ka na, ah, kailangan mayro'n kang, um, kumbaga sa skills mo, eh, yung hinahanap niya dapat pasok ka na do'n lahat. So, 'yon mahirap talaga minsan 'yon araw-araw ko siyang nararamdaman.
Mhm. Hmm. Okey. So, araw-araw mahirap nga din naman. Ayun, kumbaga, ah, mabigat, oo, sa damdamin at saka siyempre sa isipan. Oo, na may mga inaalala ka, kinakabahala, lalo la lalo na't sa trabaho, 'yon. Pero nasubukan mo na ba na, alam mo 'yon? Mga simpleng pahinga o 'di kaya pagmumuni-muni? Para, alam mo 'yon, at least, eh, ma-refresh ang, ah, isipan ng may distansiya.
Um, hindi ko siya masyadong naa-apply ga gawa nga ng siguro, pressure din ako. May times din na masyado kong dinidibdib yung mga, ah, alalahanin ko, yung mga nasa thought ko. So, yun nga masyado akong naapektuhan talaga. Kaya ayun, ah, malala lumalapit ako sa'yo, kung may mga tips ka ba sa mga ganun? Sa gayon eh, ma-overcome ko naman yung mga trials na ganun. Kasi kumbaga masyado akong apektado and then dumadating din sa point na imbes na ganahan akong mag, ah, apply eh, na-disappoint na ako, nawawalan na ako ng interes, kaya yun yung mga, ah, nae-encounter ko.
Okey. Sabagay, ah, yamang hindi maiwasan 'no, ah, kasi siyempre talagang hindi nga maiwasan so, puwede mong 'wag pigilan talaga yung, ah, iniisip. Kasi kapag pipigilan mo mas lalakas yung attachment kumbaga, ah, mas lalo kang, ah kakabahan, oo. Sa halip hayaan mo itong dumaan o di kaya hayaan mo lang na iisipin mo yung mga bay bagay-bagay o obserbahan mo yung epekto nito sa katawan at damdamin mo. So, maaari mong, ah, pag-isipan kung may tensyon na ba talaga sa'yo, ah, talaga bang, ah, may epekto, ah, sa'yo, ah, tumataas ba yung tibok ng puso, ganyan? Ah, obserbahan mo, oo, kung ano yung epekto talaga ng mga bagay na ikinakabahala mo sa sarili. Ah, tapos, ah 'pag, ah naobserbahan mo na siya ma ah, gagawa ka na ng, ah, simpleng pamamaraan para ma-manage ito tulad na lang ng simpleng paghinga ganyan, para alam mo 'yon kahit papaano, eh, ma-reset kumbaga yung isipan at makapag-focus ka muli, ayun. So, huwag ka gaanong mag-overthink sa mga bagay-bagay kasi siyempre maaapektuhan talaga yung mental health, ah, kumbaga mahihirapan ka na makapag-isip ng, ah, alam mo 'yon mas magandang solusyon, makapag-focus, ah kapag, ah, masyadong, ah, alam mo 'yon overload, oo, yung, ah isipan. Kaya maaari mong pangalanan ang mga nasa isip, halimbawa kung ito ba ay talagang pag-aalala, i-hi-hiwalay mo sa mga, ah, plano mo, oo, para makita mo kung ano ba yung kumbaga uunahin mo siyang, ah, uunahin mong bibigyan ng solusyon oo. Kasi siyempre kapag nako kapag focus ka talaga sa mga problema sa araw-araw alam mo 'yon, maaapektuhan ka talaga, oo. Sang-ayon ka ba do'n na kumbaga naka-focus ka sa mga inaalala mo, eh, maapektuhan din yang tulog o mood mo kinabukasan?
Oo naman, um, ah, aware naman ako sa gano'ng sistema 'no? So yun talagang may point ka rin. Ah, maganda nga siguro i-apply ko yung sinabi mo na dapat hindi ko masyadong ino-overthink yung mga bagay-bagay at hindi ko bini-big deal kasi, ah, nagiging hard din ako sarili ko minsan na, to the point na parang hindi ko deserve ng pahinga din. At yung, ah, dumarating din sa point na parang yun nga, nababalisa ako sa sobrang pag-iisip ng problema, so hindi din maganda 'no? So, tama ka maganda yung mga, ah, pinunto mo talagang, ah, natamaan din ako sa mga, um, payo mo kaya, ah, for sure talagang i-a-apply ko yan. Um, ah, maitanong ko lang ano pa kaya yung mga way para nang sa gayon, eh, pag na dumarating na naman ako or na andun na naman ako sa point na 'yon, eh, kaya kong, um, makatawid sa gano'ng sistema?
Mhm, hmm, key. Ah, so maaaring alam mo yun, ipagpatuloy lang yung, ah, kumbaga huminga nang dahan-dahan at i-focus ang mga atensyon, oo, sa, ah, kumbaga, <tsk> ah, mga bagay na kontrolado mo, oo. Kasi kapag, ah, may mga naiisip ka na kumapit sa atensyon mo, ah, dahan-dahan din na bumabalik, oo, yung mahinahon na, ah, kumbaga pag-iisip, ganyan. Ah, nakakatulong din yung ano yun, mabawasan yung stress mo kapag, ah Ah, tawag dito, magkaroon ka ng sapat na pahinga. Oo, 'yon 'yon talaga. Mana mahalaga 'yong ma ah, pahinga sa sarili at tsaka huwag mag-overthink. 'Yon sa mga lalong mga bagay na ikinakabahala mo. Gawin mo lang kung ano 'yong mag-focus ka lang sa mga bagay na kontrolado mo, na ganiyan. Para, alam mo 'yon, hindi mapagod 'yong isip mo sa kakaisip ng mga bagay na hindi naman kasi minsan 'no, ah, napapagod sa ang isip sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ganiyan. Dahil, ah, ah, na nag-o-overthink ka nga lang, oo, sa mga bagay na hindi naman talaga mangyayari. Kumbaga na pinoproblema mo 'no 'yong mga bagay na, ah, kumbaga hindi naman siya, ah, posible na mapapaharap sa'yo, ayun.
Alam mo, maganda 'yung mga sinabi mo 'no. Panigurado ia-apply ko 'yan, ha. Ayun nga para din makatulong sa sarili ko at nakapag, ah, focus ako nang sa gayon, eh, ah, hindi ako like ma ma-drain at um, mas maging maganda 'yong aking, um, mindset at hindi ako 'yong, ah, ngarag s araw-araw na, ah, pino may mga siyempre 'di naman maiwasan, normal naman talaga 'yon 'no 'yong, ah, mamroblema tayo. Pero 'yon nga, masyado lang talagang, um, iba-iba nga lang yung tao na minsan kung papaano nila haharapin yung problema. So meron din may mga, ah, mas matapang, ah s strong personality, meron din 'yong mga mahihina naman, 'no. So mahirap din talaga minsan, ah Mm.
Mhm, okey. Oo, pero sa'yo ba? Oo. Ano ba 'yong mga nasubukan mo na, na ginawa din, ah, para at least ay, ah, ah, kumbaga maobsaha maobserbahan mo talaga din 'yong, ah, pamamaraan ng iyong pag-iisip nang hindi naaapektuhan sa kung ano man 'yong mga nangyayari sa iyong paligid o 'di kaya 'yong napapaharap sa inyo sa'yo na mga sitwasyon?
Um, oo naman may mga ba may mga hakbang din akong ginagawa. Ah, like kunyari minsan, um, magme-meditate ako, mag ah, deep, ah, breath um, breath in breath out. So, para lang ma-relax yung aking, um, minsan kasi yung 'di ba yung parang nagpa-palpitate ka rin 'pag yung stressed ka and then, um, halu-halo na 'yong emotion mo. So minsan di mo rin kontrol talaga kaya, ah, yun nga gumagawa ako ng routine like kung minsan mag um, mumuni-muni ako sa taas nung ano sa sa rooftop. Tapos mag ah, papahangin tapos minsan naman, ah, lalaruin ko yung mga anak ko nang sa gayun eh parang gumagaan-gaan din yung, ah, pakiramdam ko at yun nga nakakatulong naman siya pero yun nga lang 'pag andun ka na naman sa senaryo na yun, parang nade ah yun nga nahihirapan na naman ako like, kunyari humarap na naman ako sa isang client ta's parang, ah, yun nga naalala ko na naman yung disappointment ko parang nawawala na naman yung focus ko. Bumabalik na naman yung parang takot kaya minsan nahihirapan din talaga ako, eh.
Mhm. Hmm, okey. Ah, so makakatulong nga din naman talaga yung, ah, kumbaga, ah, paglaanan mo ng panahon ang sarili para makapag-isip at makapag, ah, desisyon ng mga bagay na makakatulong sa'yo para mag-improve. Oo, hindi mga negative thoughts, oo, 'yong pagtutuunan mo ng pansin. Ah, kung may mga halimbawa feedback man na makat matatanggap mo sa trabaho, ah, gawin mo itong inspirasyon. Oo, hindi ka mag-focus sa, ah, pamamaraan ng kanilang pagsabi, ganyan, para, ah, kumbaga hindi ka mapanghinaan ng, ah, loob may mga problema man o may mga negative man na, ah, feedback o puna na naibabato sa'yo, ayon.
Alam mo may point ka talaga sa mga sinabi mo at tumagos sa puso ko yung mga, um, payo mo, 'no? Talagang yun nga, dapat 'di ko masyadong binibig-deal yung mga bagay-bagay at mag-focus ako sa maliliit, nang sa gayun, eh, hindi ako masyadong ma-drain at magkaroon ako ng maayos na, um, maayos na thought at maging kalmado ako. So yun nga, tama yung mga sinabi mo kanina, 'no at na-appreciate kita. At salamat sa oras mong makinig at um, payuhan ako ng mga magagandang payo at paniguradong i-a-apply ko to sam sa in the near future.
Mhm, okey at, um, maidagdag ko lang din 'no na puwede mo rin na, ah, kumbaga pagtuunan din ng pansin ang iniisip at damdamin mo na walang label o jadmen judgement sa umpisa, oo. Kasi siyempre, ah, mapanghihinaan ka kung alam mo 'yon, mag pagtuunan mo ng pansin yung, ah, minsan, ah, hindi mo natapos, eh o hindi mo nagawa, ayon. Kaya, ah, pagtuunan mo ng pansin yung kumbaga, ah, kung ano pa yung mga bagay na ma-i-improve mo, oo, para mag-focus ka talaga sa mga positibo, ah, achievements mo ganyan, progreso mo, ah, para alam mo 'yon, hindi ma maging, ah, maapektuhan 'yong pag-iisip at maging positibo ka na lumaban sa alam mo 'yon, sa araw-araw.
Salamat sa oras mo at yun, maraming salamat at mag-iingat ka palagi.
Maraming salamat din at, ah, paalam.